م account آه account على الفيسبوك، آآ، بتاعي باخُش بيه عادي بالemail وبالpassword، فجيت مرَّة أخُش لقيت إن الصورة أصلًا متغيِّرة والاسم اتغيَّر وحد خد الaccount.
آه. ماشي.
فاللي هو طَب إزاي؟ طَب حصل إمتى ده؟ ده اللي هو، ده أنا ب باخُش يا جدعان كل يوم، اللي هو إيه اللي حصَل؟ طيِّب أنا مش باحُط الpassword بتاعي مش بادّيه لحد ومش بانشُره أصلًا، فاهمني؟ اللي هو بدأت بقى أفكَّر، هل بقى في تليفوني مثلًا متراقَب؟ تليفوني مش عارِف، حد دخَل أو حاجة بعَت لي، آآ، حاجة إيه، عارِف اللي هو ال ال ال ال العنوان كده بيتبعَت في رسايل أو كده، فأنا ب بابدأ أبُصّ بقى، <tsk> هو في حاجات زي كده أنا دُست علي
إمم. ماشي. آه. آه، آه. بالضبط، آه آه. أنتَ قعدت ب بتحاول ت تعصر دماغك، تفتكِر كل حاجة أنتَ عملتها.
آه، ما هو مش هو حاجة سهلة كده، إن أنا أخُش آجي أخُش على الaccount ألاقيه مش ع مش عارف أخُش، وتاني حاجة ألاقي أصلًا الصورة بتاعتي بال بالحاجة بتاعتي آآ معمولة غلَط، ده دي حاجة، يعني دي ضمن من ضمن الحاجات اللي اتعملِت.
أيوه. بالضبط. آه آه. إمم، والaccount كنت ب كنت بتستخدم الaccount بشكل شخصي بقى؟
ما كنتش بانشُر الصراحة أي صور شخصية، حرفيًا، يعني من قبل أصلًا ما يحصَل الكلام ده، كنت لسَّه شاكك في حتّة اللي هو ما باحبِّش أنشُر أصلًا الصور، ما باحبِّش أعمل story، ما باحبِّش الحاجات دي أساسًا يعني كده كده كده. تمام، فدي من ضمن الحاجات اللي هي ح أكَّدت لي اللي هو لأ، أصلًا مش هينفَع إن أنا ه خلاص، أنا لو مش بانزِل خلاص أنا مش هاكمّل تنزيل، خصوصًا إن في حاجات تانية حصلت بعد كده برضه، ودي اللي ضايقتني أكتر، فاهمني؟
آه، ماشي. جميل. ماشي، جميل، آه آه آه. إيه، حاجات زي إيه؟

ما هو ال الحاجات بقى اللي هو <tsk> ما بقيتش أخش مثلًا يعني لو حد بيبعت لي لينكات غريبة، باسأله الأول ب باقول له: "هو إيه الLink اللي أنت باعته ده،" يبدأ بقى يقول لي: "آه ده Link كذا، أنا فيديو بعتّه لك،" أقول له: "طب ما تبعته لي بقى أنت الفيديو على طول بدل ما أخش على الLink أتفرَّج عليه على الواتساب مثلًا على طول،" آآ بابدأ بقيت آخد بالي في الحتت دي، بقيت آخد بالي مثلًا، من من بنك مثلًا لو أنا عندي فيزا أو حاجة، لو البنك بيتصل عليَّ مثلًا أو بيبعت لي رسالة على الواتساب يقول لي: "خش دخَّل بياناتك" أو الكلام ده
ماشي. آه. إمم. جميل، آه. آه، دي حاجة حاجة مهمّة برضه يعني آه، آآ فكرة ال ال الأمن كمان في موضوع البنوك ده بالذات وموضوع الأكاونتات اللي عليها فلوس، حَذِر منه بأنهي شكل يعني؟
إمم. جدًا، ده دي حاجة مش بس حاجة خصوصية، لأ ده دي حاجة ممكن تقشفرك، يعني اللي هو تفلّسك بمعنى أصَح، ت ت تاخد خصوصيتك وتاخد صوَرك ويروح مفلّسك، فاللي هو إيه، آآ بجح و إيه و وندل يعني، بس فاللي هو لأ، ما بقيتش أخش على أي لينكات حرفيًا، أي حتّى لو صاح لو أخويا، عارف لو أخويا، اسأله أقول له: "هو إيه ال الLink اللي أنت باعته ده؟" عارف لإن ساعات بييجي عندهم وقت كده إيه، ينزلوا على الSocial media، لو دخلت على الLink الفلاني سوف تربح iphone مش عارف 14 Pro Max والكلام ده، فاللي هو <giggles>
آه. <chuckles> بالضبط. <laughs> أيوه، أيوه. جميل. إمم. <laughs> أيوه، أيوه. ج جرَّبت تخش قبل كده على حاجة زي دي؟ يعني ماشي أنت أنت بتاخد حذرك دلوقتي، ولكن زمان مثلًا دخلت على حاجة زي دي؟
آه، دخلت فعلًا وقعدت آآ أعمل وأشوف، ود دخلت وبتاع والكلام دوّة، و وبرضه ما وصلتش لحاجة، اللي هو ما اسـت ما عرفتش يعني و أو ب بييجي في الآخر أو مَرّة ساعات بييجي في الآخر يقول لك إيه، سوف تدفع مش عارف $5 عشان تخش المسابقة، ج جيت عند الدفع بقى خلاص ما أنا مش معايا اصلًا $5 عشان اللي هو <chuckles> فاللي هو لأ، بس ف دي الحكاية كلّها.
وربحت آيفون؟ أيوه، أيوه. آه. <laughs> يعني عايز أقول لك آآ يعني تجربة، يعني خطيرة، وبتبين قد إيه الواحد لازم يهتم بخصوصيته وياخد باله أوي من الحاجات اللي هو بيعملها على الSocial media، وعايز أقول لك إن أنا حقيقي اتبسطت جدًا بالكلام معاك، وشكرًا جدًا.
إمم، مضبوط.